Tu sais, hem, ça fait un petit moment que j'ai très, très envie de me remettre à à l'écriture. Heu, l'écriture, c'est vraiment ça a toujours été central, hein, dans ma vie, heu heu, j'en ai fait mon métier, heu, j'ai eu pas mal d'années en en tant que journaliste et j'écrivais beaucoup de choses et j'adorais ça et puis, alors, après, j'ai quitté mon métier de journaliste et puis, après, bon, bah, je proposais mes services en tant qu'auteur, relectrice, tout ça, et j'ai un peu abusé de l'écriture, au point de me perdre justement.
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. <chuckles> Carrément abuser, OK.
Ouais, vraiment, c'est, heu, au point de de plus avoir vraiment d'identité créative là-dedans. Heu, j'écrivais, heu, à la commande donc, heu, je respectais des sortes de de guides, de de mmh, d'obligations et tout et et là, maintenant que j'ai envie de m'y remettre parce que j'ai fait une pause de 2 ans, hein, du coup. Heu, à force de saturer et d'écrire des articles à la chaîne et et là, j'ai envie de m'y remettre. Mais alors je sèche, hem, je je n'arrive pas à me remotiver à écrire parce que j'ai l'impression que je sais plus écrire, que j'ai plus de style, heu, enfin, bon. Du coup, voilà, je voulais en parler avec toi pour, heu ah, c'est pèse plus pour faire le point. C'est de voir un peu ce qui bloque et peut-être comment un peu réactiver cette envie, heu, peut-être retrouver peut-être, c'est fini, hein, c'est l'identité d'avant. Peut-être que je dois en trouver une autre. Enfin, bon, voilà, c'est c'est un peu parler de tout ça que que je voulais te te raconter ça.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, bien sûr, je comprends totalement le le, heu, le, mmh, bah, la sensation. Est-ce que c'est c'est peut-être, comme comme tu l'as dit, quelque chose qui t'animait à l'époque et donc heu, et que tu étais peut-être dans un environnement de de créativité. Enfin, tu avais peut-être une sève un peu, heu, naturelle qui venait au jour le jour puisque tu étais tu étais, heu, tu baignais dedans et là, vu que tu es sortie, entre guillemets, du bain, bon, bah, heu, tu te dis: «Est-ce que l'eau, elle est toujours aussi, heu, chaude, tiède» pour que ça soit confortable pour toi, heu. Alors il y a il y a une question derrière tout ça, aussi, c'est: est-ce que c'est le un peu, le syndrome de la page blanche comme un artiste? Ou heu, tu sens qu'il y a toujours de la créativité, mais ça ne sort pas? Ou alors, tu penses vraiment que tu es vraiment, tu es tu étais un peu sortie de cette bulle et que, hem, a i et que faudrait revenir déjà dans un 1er temps dans cette bulle, tu vois?
Mmh. Heu, je pense c'est plutôt la 3e option. Heu, au début, je me disais je que j'avais pas forcément de réponse à cette question et finalement, non. C'est que je suis même plus dans la bulle d'écriture. J'ai, mmh, je me décourage assez vite parce que je peux pas avoir le syndrome de la page blanche, parce que j'ai rien à écrire. Hem, j'ai pas forcément d'idées. Les mots me manquent, en fait et heu en fait, c'est ouais, c'est ça, c'est dès le départ. J'arrive même pas à trouver des idées. Je sais que je veux plus écrire des articles, heu, des petits articles à la chaîne, hem. Je sais que je veux plus rédiger à la commande. Heu, maintenant, en fait, j'écris un peu, quand même. Par exemple, je je fais des catalogues culturels, mais c'est pour mes propres événements donc heu donc je m'amuse, quoi, avec les mots et tout. Mais alors, il y a plusieurs choses, c'est que donc je suis plus dans la bulle, je suis plus dans ce fameux bain-là dont tu parlais. Hem, je travaille, j'évol j'évolue dans un environnement multilingue. Donc heu, je parle beaucoup en français, mais je travaille beaucoup en anglais, qui est pas ma langue d'écriture. Il y a aussi que, heu, ben, je sais pas pourquoi j'écrirais, en fait. Donc heu, ouais, j'ai besoin de retrouver un petit contexte, en tout cas, qui, heu qui m'aidera à à redevenir un peu créative, quoi.
Mmh. <chuckles> OK. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Alors, attends, je suis un peu perdu. Du coup, tu ne sais pas pourquoi tu r écrirais. Heu et c'est-à-dire c'était quoi avant la raison d'écrire? Alors, avant, tu le faisais pour le travail et tu me disais que tu éc tu écrivais aussi par plaisir. Mais heu, du coup, hem, qu'est qu'est-ce que c'était avant de de pourquoi le pourquoi écrire? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que enfin, est-ce que pour tu tu le faisais juste, heu, tu tu écrivais juste les idées qui te sortaient par les la tête ou est-ce que tu avais un pourquoi du, heu heu, peut-être, heu, c'était heu, bah, voilà, j'ai j'ai une j'ai 1 idée super créatif, faut que je le mette sur papier. C'est c'était quoi avant et c'est quoi aujourd'hui, du coup?
Ouais. Avant, c'est il y avait toujours un pourquoi. Heu, j'écrivais quand j'étais étudiante, heu heu donc pour des dissertations, mais heu, j'écrivais en fait, j'ai commencé à écrire des articles très tôt. Déjà, heu, quand j'étais, heu, bah, à l'école primaire, je je tenais un journal et après, j'ai continué au lycée, puis à la fac, hem donc il y avait toujours un objet à la fin
Ouais.
Et heu et là, heu, quand je dis c'est vrai que c'est le bazar. <laughs> Justement, là, quand je dis: «Je sais plus, j'ai plus d'identité créative.» pour moi, déjà, la base, c'est de savoir pourquoi j'aimerais me remettre à écrire. Parce que je tiens, tout le temps, des journaux. Je je j'ai toujours un stylo à la main. J'écris toujours des phrases un peu comme ça qui ont pas toujours de sens et maintenant, en fait, je voudrais donner du sens à tout ça et j'aimerais faire un choix, en fait, me dire: «Est-ce que je me remets à écrire des articles?» Alors, si oui, sous quelle forme? Est-ce que je fais des grands reportages où j'écris longuement?- parce que je veux plus écrire à la chaîne des petits articles. Est-ce que j'écris un livre? Est-ce que l'écriture peut s'insérer, heu heu, dans d'autres métiers? Est-ce que voilà, c'est c'est c'est vraiment un peu tout ça globalement qui fait que j'arrive même pas à faire un choix et, heu et pour moi, en fait, quand je te parle d'identité créative, c'est déjà de savoir, hem, quel est l'objet, quel est le but, quelle est la mission que tu veux te donner.
D'accord. Mais Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. OK, moi, je suis un peu, hem alors, avant, si je comprends bien, tu écrivais parce qu'il fallait faire pour l'école, éventuellement, pour des projets. Mais tu on est d'accord que tu le faisais aussi pour toi, personnellement, puisque tu avais aussi ton journal. Donc, tu le faisais aussi, heu, pour toi, sans réfléchir, on est d'accord?
Mo complètement, ouais.
D'accord. Et aujourd'hui, de ce que je comprends, c'est que tu tu le fais aussi, de temps en temps. C'est-à-dire que tu écris des choses qui n'ont pas forcément de sens, mais mais pour toi, ça, c'est un problème aussi qu'il y a pas de sens dans ce que tu écris. C'est ça?
M ben, ouais, parce que c'est une décharge, en fait. Je l'utilise comme, heu, outil, plus thérapeutique de, heu, si j'ai, heu, des émotions, heu, trop intenses, et ben, je les couche sur papier en me disant: «Ben, à un moment, je vais retourner sur ce que j'ai écrit puis je vais en faire quelque chose». C'est-à-dire que soit, mmh, je vais aller au fond de moi, hein, pour une analyse, ou alors je vais transformer ça. Peut-être ça va me donner des idées pour faire, heu, hem, du une série de reportages, des documentaires, heu et en fait, tout ce que j'écris, je n'en fais strictement rien. C'est un peu du bazar comme dans mon esprit, c'est des mots par-ci par-là. Mais, heu, hier, en fait, je suis retombée sur plein de carnets, heu, qui dataient des je dirais, 5 dernières années, à tout casser et je vais me dire: «Super, tiens, je vais rouvrir et puis, je vais je vais relire tout ce que j'ai fait. Et on voit une évolution. On voit qu'au début, tout a du sens dans ma façon d'écrire, il y a des chapitres, il y a il y a des thèmes, heu, qui sont récurrents et là, en gros, heu, 2000, heu, 25, heu, fin 2024, c'est n'importe quoi. C'est une phrase par-ci, une phrase par-là. C'est comme si, tu vois je je j'apprends réapprenais à écrire. C'est comme si j'avais jamais écrit de ma vie et que j'écris des petits mots par-ci par-là. Il y a pas de d'organisation de pensées, il y a pas de d'objectif, quoi.
Mmh mh. Ouais. D'accord. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ah ouais, d'accord. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Bon, déjà moi, personnellement, je trouve ça pas trop mal, déjà, que que tu cud continues à écrire, même si, quelque part, heu, tu dis qu'il y a pas de sens, mais il y a il y a un sens dans et tu l'as exprimé toi-même, dans dans ta décharge, heu, un peu mentale. Maintenant, toi, ce que tu aimerais, c'est, heu, ton identité créative. Ça peut être aussi totalement ça, une identité créative, c'est-à-dire, heu, marquer tout et n'importe quoi, de façon un peu poétique. Mais heu mais toi, j'ai l'impression que tu aimerais vraiment retrouver, heu heu, en entre guillemets, tes habitudes d'avant. Hem, mais si je comprends bien, c'est comme si tu tu l'as dit toi-même, tu réapprends à écrire. Donc, c'est peut-être aussi ça, le le le truc. C'est que tu es en tu es en phase de réapprentissage. Après, maintenant, la question, c'est derrière tout ça, c'est: est-ce que tu veux vraiment réapprendre comme avant ou pas? Ou est-ce que c'est parce que tu as envie de re de ressentir un sentiment qui était, toi, il y a 5-10 ans, je sais pas, il y a combien de temps. Ou est-ce que c'est parce que tu es à la recherche de quelque chose créative et ça peut passer par d'autres biais? Je sais pas, la peinture, heu heu, la sculpture ou ou tu vois et et dans tout ça, est-ce que ça ça te parle? Est-ce que tu as tu as tu as une idée de de de la réponse derrière ces questions là?
Oui. Mmh. Mmh. Là, ça me parle complètement. Je je trouve que ta question est même excellente en en réalité. Heu, je pense que je ne cherchais pas au bon endroit. Et là, quand tu me dis ça, en f en fait, je vais plutôt envie de de repartir sur, heu sur une créativité et heu, et l'écriture pour moi, ça a toujours été naturel, donc c'est pour ça que je me force un peu à revenir à ça parce que je me dis: «Ben ça, tu l'as toujours très bien fait, c'est très évident, c'est comme ça que même, tu as réussi toutes tes études, ta scolarité, plus à l'écrit qu'à l'oral». Mais j'ai jamais pensé à explorer d'autres, heu, d'autres médiums. C'est vrai que ça pourrait se tenter, quoi.
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mais Mais est-ce que ce que qu'est-ce que ton toi profond te dit? Est-ce que ça serait ça repasserait par l'écriture de toi, avant? Enfin, est-ce est-ce que tu tu arriverais à définir qu'est-ce que tu as vraiment envie? Est est-ce que tu as vraiment envie de revenir à l'écriture pour le fait que c'est ce que tu étais avant, ou est-ce que c le nouveau toi veut, heu, de la créativité, mais sous une autre forme? Est-ce que tu arriverais à répondre à cette question?
Mmh, ça, c'est pas évident. Ça, je pense, c'est pas évident, heu, je crois que je vais je serais plutôt dans une idée de non-choix quelque part. Le un le moi d'avant, c'est fini, hein, en fait, et même dans la façon d'écrire, il y avait une forme de naïveté et je l'ai plus, je le veux plus l'avoir.
Ouais. <chuckles> Ouais. Ah bah, voilà. Ouais. OK. Ouais.
Donc ça, non, j'ai pas envie de revenir à ça. En revanche, j'aimerais ramener les mots à moi. Heu, que ça, je dis l'écriture, en fait, quand je dis «l'écriture», je crois que c'est pas juste écrire pour écrire, c'est, heu, faire du langage, heu, quelque chose de créatif, un un transmetteur, parce qu'en fait, le fait de plus réussir à écrire, c'est comme si j'avais plus de moyens de communication avec les autres et c'est comme si je me renfermais. Parce qu'avant j'écrivais pour les autres et maintenant, je n'écris que pour moi et donc, hem, c'est plus b et je sais que si tu veux transmettre, si tu veux, heu heu, rendre ça public, il faut qu'il y ait de la cohérence et heu et donc, d'où le blocage de: «OK, heu, tu veux ramener les mots, heu, c'est important, mais», heu heu, c'est pas si enfin, c'est c'est pas si inintéressant ce que tu dis, je se trouve, justement, peut-être que je peux prendre les mots pour ce qu'ils sont, pas forcément écrire. Mais je peux tout à fait les ajouter dans, heu, de la photographie, heu, dans de la peinture. Peut-être que c'est ça, redéfinir l'écriture pour moi. Je sais pas.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Vo vo voilà peut-être sous une autre forme. Après, heu, ce que tu pourrais exploiter, c'est qu'il y a il y a forcément des gens qui ont vécu la même chose que toi, en écriture. Ça, j'en suis sûr et et tu pourrais, heu, à en chercher quelques-uns sur, heu, des groupes, heu, Facebook ou sur, heu, peut-être les leur parler directement sur des réseaux sociaux. Après, il y a des groupes d'écriture. Après, si, encore une fois, tu es dans un phénomène de réapprentissage d'écriture, est-ce que ça vaut pas le coup, peut enfin, peut-être, passer, heu, je sais pas, pas longtemps, tous les jours peut-être 5 minutes sur, heu, une nouvelle structure, se dire heu, voilà, heu: «Aujourd'hui, je vais» enfin, en tout cas, si vraiment, tu veux te remettre dans l'écriture. Si c'est ça, heu, peut-être, voilà, heu, se mettre des petites, heu, challenges, des petites tâches de de structuration ou alors faire partie d'un d'un groupe d'écriture qui t'aidera peut-être à retrouver un une créativité, ou alors, comme tu l'as très bien exprimé, heu
Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh.
mettre des mots sur une autre forme, heu, d'art, tu vois? Ça peut être la peinture, la photographie, heu, ça pourrait, heu, très bien ça pourrait être une super idée. Je sais pas ce que tu en penses?
Mmh, franchement, c'est c'est 3 bonnes pistes, vraiment. Heu, je pense que j'aimerais bien, heu j'aime bien ton idée. Je vais essayer de contacter ou de trouver des groupes de personnes à qui c'est arrivé parce que j'ai besoin, en fait, d'avoir un écho et puis après, je vais quand même tenter le truc de la structure, heu, le petit challenge, juste pour voir et avoir le cœur net de si ça va ou pas, ou si je veux vraiment écrire. Et puis, heu, après, j'aviserai, mais heu mais franchement, c'est des bons conseils, hein, et heu, je trouve que tu as vu très juste. Tu as même posé des bien meilleures questions que moi-même. Donc franchement, heu, un grand merci parce que tu m'as un petit peu déchargé le le cerveau là.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Et ben, non, je t'en prie, en fait, heu, c'est c'est, heu, je pense que tu es à la phase 1 de de tes recherches. Tu as tu as dit que tu étais au en recommencement, donc forcément, ça va demander un petit peu de d'exploitation, des recherches et puis, heu, forcément, là, j'ai l'impression que tu vas avoir les les réponses à tes questions, donc bon courage à toi.